जी मैं, आज एक ऐसी स्थिति में हूँ, जहाँ गलतफहमी ने मेरे अ, एक बहुत पुराने रिश्ते को बिगाड़ दिया। जो मेरे बहुत सालों से एक करीबी दोस्त हुआ करते थे। एक कुछ गलतफहमी हुई छोटी-सी बात में उनके और मेरे बीच जिससे हम दोनों के बीच अनबन हुई और बातचीत करना हम लोगों ने बंद कर दिया। अ अ, लेकिन मतलब क्या हुआ कि शुरू में तो लगा कि हुआ क्या था एक छोटी-सी गलतफहमी से मैंने एक जगह उनको बुलावा दिया था अपने एक घर में फंक्शन था लेकिन वो आ नहीं पाए थे। मुझे लगा था ये अ अ, ब कुछ बहाना कर रहे हैं या इनका आने का मन नहीं है, मुझे लगने लगा कि शायद ये दूरी बना रहे हैं मुझसे, या बहाने करने लग रहे हैं शायद इनको मेरी दोस्ती अब पसंद नहीं है। तो मैंने उनसे कुछ-कुछ बातें कर दी कुछ-कुछ नकारात्मक चीज़ें बोल दी उनको अ, तो उससे उनको ना बहुत दुःख हुआ उनको लगने लगा कि ये मुझ पे विश्वास नहीं करती है। शायद मेरी अ अ, ब जो मैं बोल लूँ ना मेरी सोच कुछ ज़्यादा ही मैं ज़्यादा ही सोचने लग गई थी ज जो नकारात्मक हो गया मुझे मैंने उनसे बात नहीं करी। मैं उन पे एकदम मैंने उनको कॉल करा और मैं बहुत मैंने अच्छे से बात नहीं करी मैंने कहा तुम क्या बहाना कर रहे हो? तुमको नहीं आना तो सीधे बता सकते हो बहाना करने की बात नहीं। तो इस इस तरीके से मैंने उनसे बात कर ली और मैं उनको पिछले 15 साल से जानती हूँ पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा था काम का मेरे ऊपर तनाव भी था, घर की ज़िम्मेदारियाँ थी बहुत सारी चीज़ें थी तो मैं पता नहीं क्यों बोल पड़ी शायद मैंने ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी अपने दोस्त से, या मुझे लगने लगा था कि अ, मेरा दोस्त जहाँ मेरे चीज़ें हैं मैंने बुलाया है तो वहाँ उसे आना चाहिए। लेकिन मैं ये चीज़ शायद भूल गई थी कि अ, उसकी खुद की ज़िन्दगी है, निजी ज़िन्दगी है वो काम करता है, उसका खुद का परिवार है। वो उस वक्त तो मैंने नहीं समझा, लेकिन वो ना इतनी अनबन इतनी बात गलत हो गई कि हम दोनों ने पिछले 3 महीने से बात करना ही बंद कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे बात करूँ, नहीं करूँ? करूँ तो कैसे शुरुआत करूँ, क्या बोलूँ? मतलब मुझे पता तो है कि शायद मैंने गलती करी है, लेकिन उन्होंने भी फिर उस दिन के बाद मुझे कोई अ, कॉल नहीं करा कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं करी। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है?
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। उम, जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ आप चिंता मत करिए। तो अ, मैं आपकी समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करूँगी लेकिन मुझे उससे पहले कुछ प्रश्न के उत्तर चाहिए आपसे। तो क्या आप अ, ये मुझे बता सकते हैं उस दोस्त से आपकी लास्ट बात क्या हुई थी? और किस कारण आपकी अ, ये गलतफहमियाँ हुई थी और आपको क्या लगा था कि गलतफहमियाँ किसकी तरफ से है?
हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी, तो यही मैं बता रही हूँ कि हमारे घर में एक फंक्शन था, और मैंने उसको पहले से ही 1 महीने पहले से बता दिया था। और उसने 1 हफ्ते पहले तक बोल रहा था, "हाँ मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा मैं, वहाँ रहूँगा।" क्योंकि मेरा परिवार भी उसको जानता है लेकिन 2 दिन पहले उसने बोल दिया, "मैं नहीं आ पाऊँगा मेरा काम है मेरी मीटिंग है" तो मुझे कहीं न कहीं ये बहाना लगने लगा और मैं उस पे चिल्ला पड़ी। ये नहीं कि मैंने उसे सुना अच्छे से मैं मैं ज़्यादा शायद भावनाओं में हो गई थी ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी मैंने, मैं मुझे लगता है मेरी ही कहीं न कहीं गलती थी मैंने ना, बात करने का तरीका ही बहुत नकारात्मक बहुत गुस्से में बात करना शुरू करा। मैंने अ, शांति से उनसे बात ही नहीं करी। लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि उनका भी कोई कॉल नहीं आया उसके बाद पता नहीं उन्हें उन्हें भी शायद बुरा लग गया कि ये इतने साल से मुझे जानती है, मेरी इज़्ज़त करने के बजाए इन्होंने मुझसे इतने अ, गलत तरीके से बात करी। तो वो भी शायद कहीं ना कहीं नाराज़ है, मैं मैं मुझे शायद लगता है कि अब पता नहीं अब बहाना था या सच्चाई थी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे ना बहुत गलत लगा ये चीज़ तो मैंने उनको गुस्से में बोल दिया। शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब उनका कोई अता-पता नहीं है अब मुझे हिम्मत नहीं आ रही है, मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपकी बात को समझ गई हूँ, बिल्कुल गलतफहमियाँ जो होती है वो बहुत एक बारी बढ़ जाती है उसको सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये घटना अ, कितने लंबे समय से चल रही है? और क्या ये घटना हाल ही की है या फिर लंबे समय से चल रही है?
हाँ। 3 महीना हो गया इस चीज़ को अब। 3 महीने पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, और 3 महीने से मेरा और उनका कोई संपर्क नहीं है। और हाँ, मैंने एक और चीज़ देखी कि वो अ, ऑनलाइन आके ना अपनी फ़ोटो भी अ अ, ब डाल रहे थे अ, ऑनलाइन। तो मुझे ये लगा कि ये ऑनलाइन आके फ़ोटो डालने का इनके पास अ, समय है लेकिन मेरे घर आके, मेरे फ़ंक्शन में इनका शामिल होने का समय नहीं है तो मुझे तो और बहाना लगने लगा। लेकिन शायद ये मेरी ग़लतफ़हमियाँ थी या मुझे मेरी सोच थी जो मुझे ऐसे सोचने में मजबूर कर रही थी क्योंकि शायद फ़ोटो डालने में तो ऑनलाइन एक मिनट भी नहीं लगता है, डाल दी होगी, लेकिन उस वक्त तो मुझे वो नकारात्मक लगी मुझे लगा ये बहाना कर रहे हैं पक्का। तो मुझे और ज़्यादा बुरा लग गया कि आप ऑनलाइन आ रहे हो लेकिन आप हमारे घर नहीं आ सकते अगर आप इतने आपके पास समय नहीं है तो आप अ, ऑनलाइन कैसे आ रहे हो तो मैंने ये सब चीज़ें उन्हें बोल दी। मैंने कहा आपने जहाँ-जहाँ मुझे बुलाया था अपने परिवार के फ़ंक्शन में मैं हमेशा शामिल हुई, लेकिन आज हमारे घर में इतना बड़ा फ़ंक्शन है, आप क्यों नहीं आए? मुझे बहुत बुरा भी लगा और मुझे कहीं न कहीं उस वक्त लगा कि ये बहाना कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन भी आए थे तो पता नहीं, सोच बहुत ग़लत दिशा में चली गई थी मेरी।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। ठीक है। तो बिल्कुल आपकी बात को मैं पूरे तरीक़े से समझ पा रही हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये ग़लतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश करी है? चाहे आपने, चाहे आपके दोस्त ने जो आपके फ़ंक्शन पर नहीं आ सकीं?
हुँ। मैंने कोशिश तो बहुत करी है। मुझे जैसे मैंने बताया हिम्मत नहीं आ रही है, मैं कैसे शुरुआत करूँ क्योंकि मैंने ही थोड़ा उल्टा-सीधा बोल दिया था। अब मुझे थोड़ी-सी शर्म आ रही है कि मतलब मैं कैसे इस चीज़ की पहल करूँ? क्या बोलूँ? माफ़ी माँगूँ? या मतलब थोड़ा-सा मुझे ना अंदर से थोड़ा शर्म भी आ रही है कि मतलब मैं कैसे कहूँ? कैसे बयान करूँ अपनी क्या क्या वो मेरी बात को समझ पाएँगे? क्योंकि मैंने ना थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में बात कर दी थी उनसे।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, <clicks tongue> ठीक है।
अब इसको मैं कैसे उनको समझाऊँ?
हुँ, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मतलब अ, जैसे कि अ, उन्होंने कभी मतलब वो अब आपके साथ कैसे मतलब बात करते हैं? या आपके दोस्त जो है अगर आप उनको मनाने जाते हैं, ये ग़लतफ़हमियाँ दूर करने के लिए जाते हैं, तो आपका दोस्त सुनने के लिए तैयार होगा? या फिर वो आपसे बात करना ही नहीं पसंद कर रहा?
शायद वो मुझे जहाँ तक लग रहा हैं कि वो मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि इतनी हमारी गहरी दोस्ती है, 15 साल हो गए हैं क़रीबन। कभी ऐसा मौक़ा नहीं आया पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो गया तो मुझे नहीं लगता ज जितना मैं उन्हें समझती हूँ कि वो ऐसे ही मैं मेरे दोस्ती को छोड़ के निकल जाएँगे। शायद वो कहीं न कहीं नाराज़ हैं, उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने इस तरीक़े से उनसे बात करी। तो अब मैंने बात करने की कोशिश करी दोस्तों से भी मैंने पूछा जो उनके और मेरे दोस्त हैं
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ।
उन्होंने बताया कि शायद उनको बहुत बुरा लगा है वो हमसे बोल रहे थे कि उसने थोड़ा अच्छे से बात नहीं की मुझसे, ऊँची आवाज़ में बात करी है मैं उम्मीद नहीं करता।
हुँ, जी।
ये सारी चीज़ें हुई हैं हम दूसरे दोस्तों से पता चली वो मुझसे तो बयाँ कर नहीं रहे हैं।
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, ठीक है।
मुझसे बात करना उन्होंने बंद ही कर दिया है।
ठीक है। बिल्कुल मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ चुकी हूँ और आप चिंता मत करिए दोस्तों में अ, किस कभी न कभी किसी बात को लेकर ग़लतफ़हमियाँ हो जाती है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ग़लतफ़हमियाँ जो है ना वो अक्सर तभी बढ़ती है जब हम अपने ग़ुस्से पर या फिर अपनी चिंता पर और अपने झिझक पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो मुझे सा मेरे हिसाब से पहले आप ख़ुद को शांत करें। आप अपने आपको थोड़ी देर के लिए अलग कर लें, ध्यान रखें कि जो शांत प्रतिक्रिया होती है ना वो स्थिति को बिगाड़ने से रोकती है। तो जैसे कि अगर आपको ग़लतफ़हमी हो रखी है तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसको आपको अपना ग़ुस्सा शांत करना पड़ेगा, आपके अंदर जो ग़लतफ़हमी भरी पड़ी है, उसको पहले पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा जैसे कहते हैं कि आपको अपना पूरा दिल साफ़ करना पड़ेगा उनके प्रति। उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हैं और देखो अ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब आपको कैसे मनाना है? आपको मैं ये बोलूँगी कि आप बिल्कुल एक सही ज समय चुनें, एक सही जगह चुनें, ग़लतफ़हमियों को आप तुरंत या फिर सार्वजनिक रूप से सुलझाने की कोशिश करें उसका उल्टा असर नहीं डालेगा वो। इससे क्या होगा ना
हुँ। अच्छा। जी, मुझे ना जो आप बोल रहे हो ये मैंने कोशिश करी लेकिन मुझे डर और झिझक हो रही है। इससे कै इसे इसे कैसे ठीक करें?
जी। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ आपको डरना नहीं है आपको अ, एक झिझक मैं मानती हूँ बिल्कुल होगी आपको इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और अगर आपको डर लग रहा है, तो आप पहले अपने आप को शांत करें, वही मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको शांत करने की ज़रूरत है ख़ुद को, तभी आप सामने वाले को जाके आप ये बात बोल सकते हो ना। तो उस समय पर आपने और जब भी आप बात करने जाओगे ना मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा ना सकारात्मक रास्ते पर चलना आप ना ओ उनको जाके ना ये बोलना ठीक है मुझे अ अ, मेरी मैं अपनी ग़लती को एक्सेप्ट करती हूँ और देखो अ, झिझक जो होती है ना मुझे ऐसा लगता है लोगों को ना ग़लती एक्सेप्ट करने में ही होती है और ये डर होता है कि सामने वाला हम पे एग्रेशन हो जाए, ग़ुस्सा आ जाएगा उसको हम पे और वो कहीं न कहीं हम पे ग़ुस्सा उतार देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर बात करने जानी है तो आपको ये प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि आपको ग़ुस्सा अ वो सामने वाला ग़ुस्सा करेगा भी और आपको उस ग़ुस्से में भी शांत रहना है क्योंकि तभी देखो क्योंकि देखा जाए तो ग़लती भी आप ग़लतफ़हमियाँ आपको ही हुई है, है ना? तो उस समय पर आपको थोड़ा-सा शांत रहना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको एक रिश्ता बचाना है, तो उस रिश्ते में से एक ना एक को तो झुकना पड़ेगा। है ना? और ये होगा कि इस समय पर आपकी ग़लती और जिसकी ग़लती है उसी को झुकना पड़ेगा। तो अब मैं झुकने के लिए तो नहीं कहती आपको लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि अगर सामने वाला दोस्त जब आप पे ग़ुस्सा करेगा, तो आप बिल्कुल आपने ग़ुस्से का बुरा नहीं मानना और आपने कहीं न कहीं उसको हास मतलब जैसे कह सकते हैं मज़ाक में टाल देना है कि कोई बात नहीं और ना मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों में ना कोई बात नहीं लड़ाइयाँ होती रहती है और अग आपको इतना तो मतलब अ, दोस्ती में सबको पता होता है कि वो क्या चाहते हैं या फिर अ, उनको मनाने का तरीक़ा क्या है? अब जैसे कि किसी के मनाने का तरीक़ा होता है उनका मनपसंद खाना। है ना? और किसी के मन त क तरीक़ा होता है उनके लिए अ अ, फ्लावर्स ले जाना फूल ले जाना या फिर अ, अगर आपको लगता है और उसमें ना एक सॉरी भरा एक पेज लिख दो जिसमें आपकी जो भावनाएँ हैं, अगर आपको झिझक हो रही है ना कि आप नहीं बोल पा रहे, आप एक काम करो आपको अगर जाने में भी हो रहा है आप एक बुके भिजवा दो और उसके अंदर अपने दिल की भावनाएँ लिख के भेज दो। तो इससे क्या होगा उसका जो ग़ुस्सा होगा वो थोड़ा-सा तो शांत होगा। उसके बाद आप कोशिश करो कि हाँ अब मैं जा सकती हूँ और अब मुझे उसके साथ जाके बात करनी है और मैं आपको एक और राय दूँगी कि आपको ना कभी भी फ़ोन पे बात मत करना, आप अगर जब तक आमने-सामने नहीं होगे ना क्योंकि एक मतलब दोस्त का ना एक ऐसा रिश्ता होता है वो जब आमने-सामने आ जाए ना, तो उसको पुरानी सारी बातें रिमाइंड होने लग जाती है। सारी बातें याद आ जाती है कि हाँ मेरा दोस्त है, मेरी मेरी चीज़ें हैं मुझे अम अ, सारी बातें याद आ गई कि हमने कैसे हँसी-मज़ाक करते थे, तो एक रिश्ते क एक ग़लतफ़हमी के चक्कर में हमें अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको झिझक लग रहा है या डर लग रहा है, तो बिल्कुल आप एक बुके भेज सकते हो और उसके बाद आमने-सामने जाके आप बात करोगे तो कहीं न कहीं आपके दोस्त इस चीज़ में मान जाएगी।
अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हाँ। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। सही कह रहे हो। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, आप सही कह रहे हो कि कहीं न कहीं मुझे ही पहल करनी पड़ेगी मुझे ही अ, इस चीज़ में आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत भी मैंने करी थी और अंत भी ये एक नकारात्मक चीज़ का मतलब मैं ही करूँगी। तो आप स आपने बहुत अच्छे से बताया और आपसे बात करके बहुत सुकून मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ। जी, बिल्कुल अगर आपको आगे भी भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। धन्यवाद।